C'est vrai, c'est vrai. Bon il faut avoir le temps de faire les 2, mais, heu, c'est vrai, vous avez raison, heu, si on a pas mal d'épisodes à regarder, il vaut mieux le regarder en en VF comme on dit et puis une fois que vous avez rattrapé le retard, heu, comme vous dites, de toute façon, heu, vous aurez tellement l'envie de regarder la suite que vous aurez que les épisodes en en VO.
Oui. Exactement. Oui. C'est vrai. Complètement.
Hein. Parce que quand ils sortent, ils sont pas en français, heu, on a pas encore de de r je sais pas comment on appelle ça, les gens qui
Ouais. C'est ça. Oui. Et ce, heu, c'est-à-dire?
qui font les mangas?
Les mangakas?
Les mangakas. Eh bien parce qu'on a pas encore de de bons mangakas français, heu, effectivement. Oui?
Oui. Ça commence. Ça commence, oui. Je crois le petit Inox
Heu, j'allais vous dire ça. Oui le le petit le jeu le petit jeune, heu, Inox, il va sortir son manga.
Oui. Oui. C'est vrai, hein.
Mmh, bon.
Et heu, même, hem, l'artiste GIMS, heu, du groupe de
Oui, oui bon, ça date qu'il a annoncé ça, mais ça ne s'est jamais fait, heu, je crois qu'il est il est un peu trop occupé, heu, dans la musique, certainement. Hein?
Ouais. C'est vrai. Je pense aussi. Mais il dessine beaucoup, il a vraiment un talent pour le dessin et complètement. Oui, je je suis d'accord avec vous.
C'est un artiste, hein, heu, à part entière.
Ouais bon, là-dessus, j'ai j'ai rien à dire, hein. De toute manière, on le voit textuellement parlant dans sa musique, il fait danser toute la France.
Oui. Ah complètement, une imagination sans limite, heu, vous l'entendez dans dans ses textes, complètement.
Ah oui. Ah vraiment. Oui, oui oui oui et hem
En tout cas, voilà, sans parler de manga, juste en parlant de film, heu, effectivement j'ai je j'ai plus de facilité à me détendre avec un film.
D oui? Oui, très bien. Oui, je comprends, hem, je comprends, vous avez des mmh, des films, un type de film que vous appréciez?
Heu